Hallöchen, auch dir einen wunderschönen Donnerstagabend dir. Mir geht's ganz gut. Und dir?
Hallo! Einen wunderschönen Donnerstagabend dir. Wie geht's dir? Ja, mir auch. Jetzt ist der Abend eingebrochen, den Alltag gut rumgebracht. Vorhin war ich noch Sport machen. Genau, und jetzt noch entspannt arbeiten, ja, genau.
Mhm. Mhm. Hm? Klingt doch super.
Mhm.
Ja, also, ähm, wenn wir schon mal dabei sind, äh, ähm arbeiten und so die meisten Menschen benutzen ja das Internet zum Arbeiten. Ist bei dir auch so, oder?
Mhm. Richtig, ja, ja. Ganz genau, ja, also, ohne ohne das Internet, da da wird ja heute nichts mehr da geht heute quasi gar nichts mehr, ne? Wenn das Internet nah lahmliegt, dann dann können die Ärzte nicht mehr arbeiten und die die die ja, die restlichen Firmen auch nicht mehr, also, ja.
<chuckles> <chuckles> Ja. Hm, mhm. Genau. Ja. Genau, also, da wollte ich fragen da wie du das jetzt sch schön ausgeführt hattest, ähm wie hat denn das Internet dein Leben verändert?
Mhm. Also, es hat's eigentlich im Positiven verändert. Also, es macht vieles vieles einfacher, leichter. Man kommt schneller an an Informationen durch diverse Suchmaschinen. Genau, also, ja, wenn man jetzt zum Beispiel nur mal denkt, man möchte jetzt verreisen oder so, und dann benutzt natürlich jeder irgendwie mal Google Maps oder so und und plant dann mal die Reiseroute.
Mhm. Ja. Mhm.
Zum Beispiel, ja, das wäre ja damals auf die altmodische Art und Weise wird mir dann irgendwie so 'n ad 'n ADAC-Straßenatlas, äh, raus kra krusteln und dann da ja, irgendwie so, ja, von A nach B.
Mit der Karte. Ja. Ja. Ja, ja, ich frage m ich frage mich auch, wie man also, ich bin ja auch eher so in dieser Internetphase äh, Internetzeit aufgewachsen in in dieser, ähm, ja, Umbruchsphase, und, äh, bin also, das auch über überhaupt nicht gewohnt, äh Mit der Karte. Ja. Ja. Ja, ja, ich frage m ich frage mich auch, wie man also, ich bin ja auch eher so in dieser Internetphase äh, Internetzeit aufgewachsen in in dieser, ähm, ja, Umbruchsphase, und, äh, bin also, das auch über überhaupt nicht gewohnt, äh
Mhm. Okay. Ja.
mit 'ner analogen Karte mein Ziel zu finden, wenn ich mal unterwegs bin. Ich musste das zwar mal machen in meinem Leben, für 'ne Zeit lang, ähm, aber an sich bin ich das gar nicht gewohnt. Ich bin nie so aufgewachsen. Kennst du dich damit aus? Also, weißt du, wie wie sich das anfühlt, und wie das ist im Vergleich zu diesen
Mhm. Okay. Ne, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Also, am Anfang ja, so vielleicht die ersten paar Jahre, aber dann pf kamen auch schon die Smartphones, muss ich muss ich sagen, und die Navi äh, Navigationssysteme im Auto, ja. Also, bin ich eigentlich auch echt dankbar, ja. Aber es schadet natürlich nicht, ne? Der Fall kann ja mal sein, die Technik fällt aus und dann
Ja. Ja, ja, ja.

Äh, Bauingenieurwesen habe ich studiert, genau, ja. Al
Wow. Und das kann man alles online studieren mit 'nem Fernstudium?
also, ne, das das war natürlich die ersten das war genau, Corona geschuldet. Ja, ja.
Ach so, Corona geschuldet. Ja, ja, ich habe auch in der Zeit studiert. Ähm, das war nicht nicht nicht leicht.
Genau, ne? Okay. Und dann hast du's abgebrochen oder wie?
Ne, ne, ich habe schon zu Ende studiert, aber es war einfach nicht leicht. Es war halt einfach, ähm, ja, anstrengend die ganze Zeit unter ähm, unter diesen Bedingungen zu studieren.
Okay, ja. Aha. Klar, ja. Was hast du studiert dann?
Psychologie.
Psychologie, okay, spannend. Ja.
Ja, ja. Oh ja. Genau.
Aber das ist natürlich auch, ne, da braucht man ja dies <clears throat> diese Therapeutenausbildung, glaube ich, danach, je nachdem, oder
Und dann braucht man nicht muss man nicht machen. Das ist ja das Gute. Man ist ja frei zu entscheiden, was man danach machen möchte. Man kann da auch direkt einsteigen ins Arbeitsleben. <yawns> Aber gut, so viel bis z zu dem Zeitpunkt jetzt. Ich denke, das reicht erstmal, ne, kann man so stehen lassen, oder?
Okay. Okay. Okay. Mhm. Ich denke auch, ja, auf jeden Fall. Interessantes Gespräch, ja, und, ja, hat mich, äh, sehr gefreut, mal deine Einblicke in dieses Thema und deine Erfahrungen zu hören, ja. Also, ist immer immer wieder spannend, ja, was was andere Leute zu zum Internet zu sagen haben, ja.
<snorts> Super. Ja, danke. Fand ich auch. Danke schön, gleichfalls. Ja, ich fand's auch erfrischend, mal 'ne neue Perspektive zu hören. Also, dann, hab noch 'n schönen Abend, ja?
Mhm. Ja. Du auch. Tschüss.
Danke schön. Tschüss.